Oo, baka baka may tips sila para magawa mo na yung ano, yung ini-envision mo dun sa kanta 'no. Oo nga, eh.
Oo, <scoffs> di ba? Baka kailangan ko lang ng isang malupit na ano, transition. <chuckles>
Mm. Oo. Tsaka isang ano la isang buwan pa lang, eh. Ano pang magagawa mo 'pag isang taon, limang taon, tingin ko ano, mag-ano 'yan, parang mag-iimprove ka drastically. Wow! English na. <chuckles> Mm. 'Yan, kanina ko lang natutunan 'yan, eh. <chuckles> Mm, mga producer. <scoffs>
Oo. Di ba? Oo naman. Sana nga. <scoffs> Gandang word niyan, ah. <chuckles> Ta's may mga ano na 'no, may mga producer na. <chuckles> Winish mo ba?
Oo. Parang ano ba, parang meron bang magandang epekto o parang pa'no nakaapekto sa'yo yung karanasan na mag-DJ? Sa halimbawa, sa paraan ng pagtingin mo sa libangan mo?
Hmm. Hmm. Siguro, parang ano siya, nasusubok din yung kaalaman ko sa musika.
Hmm.
Tapos, yung natutuwa ako, 'pag may nadidiskubre ako na musika na parang nadinig ko na dati. Pero hindi ko lang alam yung title. O kaya, m
Mm. Hmm. Ah, ako b
Marami din namang musika na yung sinasample nila.

Ay, eh, siguro yung pag rally nung ano nung sa badminton. <laughs> Kasi ang saya, eh, kasi kada palo parang, "uy!" <laughs> parang ganun, "uy, isa pa," <laughs> ganun tapos akala ko hindi ko na masasalo, tapos nasalo ko ulit tapos nap nasa ano ko napapalo ko ng maayos kasi minsan parang duling ako, eh. <laughs> Akala ko okey na, oo. Pataas, pababa di ko na alam, oo. Minsan hampas lang ako nang hampas. <laughs> Tama ba to?
Iyon. Oo. Oo naman. Oh. Ayun. <chuckles> Walang koordinasyon, eh, no? <chuckles> Ayun. <chuckles> Hangin lang pala yung naano nadadali.
Oo kala mo ano, eh, yung badminton na itsura na pang patay ng mga lamok <laughs> yung ginagawa ko, eh.
<chuckles>
Ayun nakakatuwa siya. Kaya kaso lang busy na.
Hmm. Pero masaya nga yun yung ano yung pag nagra-rally kayo. Kasi kada palo di ba parang tumataas yung energy tsaka yung excitement.
Mm. Mm. Oo parang nakakaano siya, nakaka-boost tsaka parang pakiramdam namin mas ready kami sa araw, eh. O kaya 'pag matutulog na. Sarap ng himbing ng tulog, eh, kaso parang pagod na pagod. oo.
Hmm. Yun. Ayan di ba? <snorts> Oo. Ako rin ganyan, eh, pag talagang gusto kong maano yung matulog ng mahimbing. Ayun, nagpapapagod ako. Oo bago matulog.
Grabe 'no. Mm. Nag-eexercise ka rin ba? Ay, pareho tayo. Oo parang tamang ano lang tamang papawis bago, ah, tapos samahan mo pa pagkatap mm, hmm. Ang lamig. <chuckles>
Oo, tapos shower saglit. Di ba? Sarap ng tulog oo.
Grabe. Uy grabe ang dami natin ng pag-usapan, nag enjoy ako sa ulitin ulit, ah.
Ayun, uy! Oo maraming salamat sa oras. Oh, ah, sige-sige.

Kumbaga natututo rin kayo na, ah, parang history tsaka technique, tama ba?
Oo. Ayun. Oo, tama tama.
Ay ang ganda, ang ganda naman nun. Sakin ano lang, eh, <laughs> wala talaga akong natutunan, eh, pero parang realization lang na, ah, hindi talaga ako sporty. <laughs>
Ayun, pero ngayon ano naman yung parang exercise niyo di ba tsaka bonding?
Oo kaso parang. Mm oo, oo na nakakapagod lang siya kasi nag ano kasi wala kaming, ah, parang in ano ba tawag dun yung court na nasa loob ng parang building. Kaya nasa labas kami, eh, madalas mahangin. Maganda naman siya kasi syempre parang maha mahangin, eh, oo mahangin tas parang naaarawan ka. Yun nga lang nali lumilipad lagi yung ano namin <giggles> nakalimutan ko na yung, oo nararating tinatakbo namin, pakiramdam namin parang ano 70% kaming tumatakbo <laughs> papunta dun sa, sa parang ball ano bang tawa tawag dun?
Mm. Oo. Ah, <sucks teeth> mahirap nga yung pag mahangin, oo. Oo. <laughs> Ang layo ng nirarating nung ano no? Tumatakbo. <laughs> Oh ano ata shuttle shuttlecock, oo. <sucks teeth> <laughs>
Shuttlecock. Oo kaya sa sa mismo naglalaro kami kaya parang kaming bata lang na tumatakbo kung saan-saan. Oo yun na yung ano siguro oo bonding talaga ret tama talaga sinabi mo parang pinaka nakukuha namin magandang epekto dun ay bonding tsaka exercise.
Ang cute naman. Oo. Win win. Ayun 2 in 1
Mm. Nag
Ayos yan tsaka parang alam ng universe na kailangan niyo tumakbo, ah.
Oo nga, eh. <laughs> Nararamdaman yata na ano, eh, parang hindi kayo nag-exercise, ah. <giggles> Patakbuhin ko nga kayo. <giggles>
<laughs> Takbo takbo daw kayo. <sucks teeth> Oo kailangan nyo yan. <chuckles> Ayun.
May mga ano pala, may mga pagkakataon ka ba na parang gusto mong maulit ah, yung parang kunyari nagkaroon ka ng successful o parang matagumpay na pagmimix ng mga kanta?
Mm. Hmm.
May mga pagkakataon na parang gusto mo bang maulit yung ganong klaseng karanasan?

Ah. Ah, baka nga. 'Di ba, hindi hindi talaga ako sporty. <laughs> Hindi ko alam 'yong mga tamang termino. Pero 'yon, nakakatuwa siya kapag na pag-rally niyo sa isa't isa 'yong ano, tapos parang binibilang namin 'yong streak, gano'n.
<laughs> Okay lang 'yan. M Mm. Oo, ayun.
Oo. Kayo po ba, may parang
Nag-aano ba kayo, nag-e-ABCD
Hindi, eh. <laughs> Hindi namin alam na puwede pala 'yon. Ano lang, eh, 1-2-3.
Hindi? O, kami gano'n, eh. Pag-ano, pag sa volleyball naman. nag-e-ABCD kami, tinatry naming kumpletuhin 'yong
Hmm. Hanngang Z.
ABCD, oo.
Ah, eh, sige nga, subukan nga namin sa susunod.
Try niyo. Hmm. <laughs>
Meron din po ba kayo parang, kasama kapag nagdi-DJ? Parang, hmm, ba parang nakikita ko kasi, 'di ba, 'yong ibang mga producer, wow, producer na, <laughs> may iba't ibang oo, mga bigatin, <laughs> parang hobby lang 'to, ah. <laughs>
Hmm. Sa Oo. Ahi Bigatin. <laughs> Oo, wala pa naman. <laughs> Since, kaka-ano ko pa lang, kakasimula ko pa lang. Mga isang buwan pa lang.
Hmm. Mhm. Ay, ah, mukang ano, ah
Oo. Bagong-bago pa.
bagong-bago pa. Pero, may mga ibang tao kayong kakilala na, nagkagano'n din?
Mm. Oo, marami akong kaibigan na, nagdi-DJ.
Mm.
Pero, 'di ko pa sila nakikita, eh. Pero pag nakita ko ulit, papa turo ako ng iba pang mga tips. Oo, maganda 'yong parang back to back. 'Yong parehas kayong magpi-play.
Mm. Ah, ay gusto niyo magsama-sama. Hmm. Mm.

Talagang enjoy mo.
Ako, ah, nitong nakaraan kami nung fiance ko nagsimula kami mag-badminton.
Uy, masaya 'yan.
Ano oo, ah, hindi siya hindi hindi siya or hindi kami sporty na mga tao <laughs> ano
Mm. Oo. <chuckles>
Ah, pero no'ng bata ako yung papa ko kasi, ah, tinatry niyang parang gawin masaya yung pag-umuwi kami ng probinsya kasi walang masyadong teknolohiya do'n sa oo na magagawa kaya parang naisip niya ano kaya 'to, parang nakakita siya ng raketa tapos binili niya tapos
Mm. Magaga oo. Hmm.
Ano 'yon tapos nagpaturo siya kay mama, kasi si mama medyo may alam sa mga gano'ng laro, eh, di na nakipaglaro siya sa akin kasi si mama madalas nag gagawaing bahay kasi sa probinsya nila mama kasi 'yon, eh, kaya si papa yung mas libre ayun kaya opo. Mm, nabanggit ko yung sa fiance ko na nakaka-miss din 'no mag-badminton tapos nakakita ko sa Shopee <chuckles> one hundred pesos lang, eh, <laughs> nabudol ako, eh. Sabi ko, "Sige eto na lang muna," kasi hindi naman kailangan sobrang ganda nung raketa kasi pan panlibangan lang naman 'di naman ako si ano, eh. Oo hindi, oo hindi naman yung
Oh. Mm. Oo. Oo, busy si mama mo. Yun. Ayan. <chuckles> Ayan na yung premyo. <chuckles> Oo. Panimula lang naman. <chuckles> Sino ba yung sikat na ano?
Oo, hindi ko alam kung sino mas sikat na atleta, eh, pero hindi naman ako Serena Williams na alam mo yung parang ah, badminton yata, ay badminton ba yun o tennis?
Ayun. <laughs> Ano yun tennis pero ano close enough. <chuckles> Oo.
so close enough <chuckles> di naman ako kagalingan kaya sabi ko, "Sige okey na siguro 'tong tig-iisang daan." <chuckles> Kaya nakakatuwa mm, parang exercise din siya tapos natawa kasi kami na hindi kami coordinated na mga tao parang na-realize namin na, ah, okey kaya 'yon.
Ayun, tama naman. <chuckles> Na-imagine ko lang kung ano itsura niyan. <chuckles>
Oo, kay kaya hindi tayo nasa sports. <laughs> Ikaw ba?
Oo, pero yung badminton ano, friendly naman siya di ba sa mga hindi sporty na tao. Oo.
Oo, 'pag beginner, oo kasi hampasin mo lang, eh. <chuckles> Naka nakakatuwa siya kapag yung nakakapag palo-palo kayo, ano ba tawag dun parang volley, ah, rally, ah, kita mo hindi ko alam, <chuckles> hindi ko alam. <chuckles> Ba basta isa doon siguro feeling ko rally, eh, mas maganda yung pakinggan eh na
Ayun. <chuckles> Oo, o yung rally. Rally or volley? Rally 'ata, alam ko yung volley ano, eh, parang yung 'pag tinira mo lang, oo.
Oo, baka sa volleyball.